Слушай, у меня такая вот жизненная беда, я бы так сказал. Я на неё начал очень сильно обращать внимание, потому что, а, как-то и люди начали замечать, и я как-то начал обращать внимание, что что-то не так. Я, в общем-то, не умею принимать собственно критику. Причём это касается как конструктивной критики, что самое странное, так и критика достаточно прямолинейной, острой, прямо вот так вот в лоб. Вот, дело в том, что вообще сама такая отчасти предыстория в том, что меня в детстве <swallows> родители достаточно, э, сильно критиковали за какие-то неумения, за то, что я делал не так, как они хотели, приносил не то, что они хотели. И в итоге, у меня отчасти, наверно, сформировалась тоже такая некая обидчивость или страх на критику, из-за чего у меня, м, возникает своего рода, э, защитная реакция, такой рефлекс, чтобы вот бей или беги сразу. И я начинаю просто вот на человека в атаку идти. Вот, причем независимо от того, это может быть на самом деле какая-то критика моего, м, рецепта, потому что я люблю готовить, а как мне, каким-то людям это не нравится. Вот, это может быть просто какой-то, э, диалог, то есть могут быть легкие дебаты заходить, и моё мнение просто подвергается какой-то страшной критике, и, допустим, даже конструктивной. Мне объясняют по полочкам, почему я не прав, но мне очень как-то тяжело это всё в целом принимать. Вот, и мне очень часто вообще мне кажется, что меня не то что даже критикуют, но меня хотят просто вогнать в пол, вот просто чтобы я просто замолчал, вот. И как бы частенько бывает так, что я просто разочаровываюсь из-за этой критики, и мне тяжело эмоционально. Поэтому я бы хотел попросить какого-то совета или, может быть, направления, как можно было бы все-таки исправить это положение дел и быть более сдержанным человеком.
Так. Ага. Ага, поняла. Поняла. Мгм. Ясно. Так. Мгм, спасибо большое, что ты поделился с этим, да. Трудности, они бывают, да, и многие люди с этим сталкиваются. Ты молодец, да, о том, что ты говоришь об этом, это очень важно. А, это звучит непросто, да, и твои чувства, э, вполне понятны, да, они важны. У меня есть несколько вопросов для того, чтобы разобраться в твоей теме и помочь тебе. Вот скажи, пожалуйста, <swallows> вот когда или когда последний раз там, м, что вот именно ты в этой ситуации задевает тебя, так скажем, сильнее всего, вот? Можешь поделиться?
Слушай, ну, наверно, сильнее всего может задевать меня тот момент, когда, как мне кажется, я очень сильно во что-то вложился, например, просто какой-то какой-то программный, например, проект. Я вот люблю программировать время от времени, вот, и я вот, кажется, потратил много времени, я что-то даже изучил, что-то я даже понял, что самое странное, вот. Но потом, когда начинается какой-то какая-то вот такая ревизия самого проекта и начинаешь рассказывать, что за он, как он работает, показывать его, потому что тебе кажется, что это классная штука, ты сам ее придумал, и со стороны начинаются какие-то звездопляски, что: "Да ну, брось, это какая-то ерунда, это скучно вообще, зачем здесь ты и так это написал", и всё. И у меня сразу ступор какой-то, я хочу этого человека, с ним что-то сделать, потому что я я не понимаю, за что на меня так набрасываются, вот. И вот, в целом, всё, что касается таких именно личных каких-то вещей, на что я потратил много времени: на презентацию какую-то, на выступление дополнительное, ещё что-то- вот вот здесь играет очень сильно.
Поняла. Так. Поняла. Мгм. Так. Ага. Мгм. Поняла тебя. Спасибо, что поделился. А вот скажи, пожалуйста, как ты обычно реагируешь, когда вот такое происходит? Ты агрессируешь, ты что-то пытаешься объяснить, молча уходишь? Вот можешь рассказать поподробнее?
Понимаешь, тут такая штука, что со стороны как бы моей, мне кажется, что я реагирую отчасти как-то даже, что ли, адекватно и мягко, хотя, как мне потом сказали с э, люди, что, когда они смотрят к на мою реакцию, это такое чувство, как будто я с смотреть начинаю на человека каким-то животным взглядом. И, во-вторых, у меня тон очень сильно повышается, хотя я этого не замечаю, и я начинаю словно возникать, мол: "Что ты себе позволяешь?" Вот что-то вот такого рода. Хотя я вроде стараюсь говорить достаточно ровно, аккуратно. Но, как мне говорят со стороны, это очень напряжённо, это очень так опасно, как будто ты сейчас что-то с этим человеком сделаешь. И ты прям на него давишь с во условным таким вопросом, констатацией фактов: "Ты почему смеешь вообще так мне говорить? Ты что, сказать нормально не можешь?"
Так. Мгм. Так. Мгм. Поняла. Мгм. Ясно, а вот скажи, пожалуйста, а как часто такое повторяется? Вот, э, вот, всегда ли ты так реагируешь или, э, тп с какими-то люб людьми обычно или с какой-то, а, ситуацией?
Понимаешь, я бы сказал, что это, в целом, наверно, практически всегда, когда начинается какая-то, вот такая вот, э, такой момент критики, но единственное, что бывает так, что, а, оно может взаимозаменяться с состоянием, как будто я просто в себе разочаровываюсь, эмоционально тухну и всё, и не хочу ничего делать. То есть у меня 2 крайности: я или тухну и просто закрываюсь в себе или я хочу что-то очень непотребное сделать с человеком.
Так. Мгм, поняла тебя. А вот скажи, пожалуйста, а вот ты в этой в этот момент, да, когда вот ты там, скажем, понимаешь, что тебя критикуют, а вот что ты хочешь в первую очередь в этот момент сделать: защитить себя, объяснить, уйти? Вот в что в первую очередь, вот, ты чувствуешь?
Э, защитить себя. Да, сказаз ну, доказать, что или он не прав, или он не настолько прав, как ему кажется, и пытаться вот выровнять тональность в свою сторону, и я бы даже сказал это тогда, наверно, даже бы звучало так: "Я хотел бы восстановить свой внутренний эмоциональный баланс, потому что критика меня просаживает, и мне нужно каким-то образом своим, м, таким завышенным время от времени, эго разыграть карту так, чтобы моя эмоция мои эмоции стали повыше". Вот, наверное, это, вот отчасти такой вот процесс.
Так. Так. Мгм. Поняла. Спасибо большое, что подробнее рассказал о том, да, что как у тебя происходит, да, когда вот тя критикуют, да, и важно, да, что ты понимаешь, да, что творится с тобой, да, какие ты чувства испытываешь. И я хочу тебе сказать, ты можешь попробовать 1 из нескольких путей, да, мягко там обозначить свои границы или заранее говорить, что тебе комфортно, а что вот нет, да. Иногда помогает, например, выбрать 1 простую фразу, потренироваться её говорить, например: "Мне нужно немного времени, я вернусь к этому позже", да, там, когда вот к что-то критикуют, да. Это снижает, так скажем, давление и, там, ну, можно сказать, не вызывает конфликта. Как ты думаешь?
Так. Ага. Слушай, ну то есть получается, отчасти, э, дать такое словами обозначить и дать, э, себе лично с такое пространство для маневра, чтобы несколько остыть своего рода, что ли?
Ага. Ну да да да да, конечно, потому что, когда человек понимает, да, что его критикуют, и тут ты вот говорила о том, что тебе иногда обида, да, там, так скажу, ты можешь повысить голос, да. Чтоб вот этого не делать, просто дай себе время переварить эту ситуацию, да. И объясни подумать: а может, действительно, всё, э, иногда там может быть, там, скажем, всё просто, а ты воспринимаешь это слишком глубоко в себя, да, что на самом деле здесь ответ лежит на поверхности. А, главное, помни, да, что твои чувства важны, да. Не попадаться там Я понимаю, да, что люди, они критикуют. Принимать нужно так, чтобы ты не переживал так сильно, да, то есть, а, не пропускал все те слова, которые пе проходят через тебя, там кто-то начинает критиковать. Главное помни, да, что вот ты для себя поставил, и для себя это важно.
Так. Мгм. Мгм. Интересно, слушай. Но вот я никогда не думал, на таком направлении, наверное, это имело бы, кстати, смысл и даже какой-то эффект. Слушай, а скажи, пожалуйста, я вот ещё тут так себе подумал: а может ли быть, э, что мне отчасти не нравится критика других, потому что я сам вот так вот критикую людей, и мне как бы зеркально, условно говоря, это не нравится? А я даже не замечаю, что я их как-то не так критикую и не понимаю при этом, что им не нравится.
Мгм. Так. Мгм. М,, это нормально, да. То, что когда человек думает, там, э, это как говорить "нет", да, а при этом, о всем людям говорить "нет", а когда тебе говорят "нет", ты такой думаешь: о. Это также и работает с критикой, да. Что человек, который может критиковать и тяжело воспринимает критику- это нормально. Главное эу в в целом понимать и анализировать, что тебе говорят, да. Это тоже важно. Ты можешь взять, о на заметку то, что говорят люди, п п ар а сказать: "Да, спасибо, я ознакомлюсь, я обдумаю", да, когда критикуют, да, тебя. А, что, возможно, отчасти что-то ты возьмешь т себе на заметку, что там либо ты очень громко там говоришь, там и так далее там. Ты пом и изменишь. А, критика- э это хорошо, когда тебя критикуют. Почему? Потому что значит ты важен, да, что человек, а, важно т то, что ты вот там видишь. Без критики не будет, так скажем, преодоления трудностей, да. Если всё будет хорошо, значит люди с тобой не искренни. Критику нужно воспринимать, да, но при этом, я говорю, если ты понимаешь, до она чересчур, да, тут можно сказать: "Остановись, мне неприятно. Да, спасибо за твои слова, да, но то, что ты говоришь, мне сложно воспринимать это всерьез", да, там. Это тоже важно. То есть критика, она должна быть уместной. Вот.
Мгм. Да. Это точно. Кстати, абсолютно с тобой согласен. Только вот у меня ещё 1 возник вопрос. А, вот это всё, ка как говорится, всё словесно, делать такие паузы, куда-то отходить, давать себе <sniffs> время на передышку. А как в голове это, м, воспринять? Или, может быть, как-то через дыхание или как-то что-то себе сказать? Там вот, может, здесь тоже можно как-то обыграть?
Мгм. Так. Мгм. Так. Мгм. Да, конечно, тебе в первую очередь нужно успокоиться. Дать время, а, так скажем, пе переварить всю ситуацию, да, всю вот эту критику, которую тебе рассказали, да. Это п это правильно будет. Почему? Потому что ты будешь контролировать эту эмоцию, да, и эту, так скажем, ситуацию. Если ты это не переваришь, да, не с холодной головой пойдёшь, то ты будешь на эмоциях реагировать и то, что вот ты там продумаешь, да, а, то оно не получится. Поэтому обязательно, а, нужно остыть, обдумать, спокойно сесть и принять, и переварить. Возможно, это было, и там, скажем, необоснованно, что-то тебе там понадобится, ты там: "Ага, вот это вот это", и уже у тебя по-другому будет выстраиваться работа.
Мгм. Слушай, ну, супер! Это звучит вообще классно. На самом деле, я думаю, это ф вот в совокупности можно использовать как такую, отчасти, пирамиду действий. Что сначала нужно будет просто определить, что щас м может вызваться какая-то эмоция, потом, э, вздохнуть, потом дать, так сказать, словесную паузу, переговорить, ат отстраниться от этого и затем уже каким-то образом, а, перевернуть эту всю карту так, чтобы критика человека звучала, возможно, иначе, но и при этом её в голове несколько иначе перерабатывать, делать себе какую-то установки. Слушай, спасибо тебе огромное за такое вот мысль, за такое направление. Это очень интересно. Я думаю, что, м, я, как вот внедрю этот, а, будет очень такой, м, продуктивный проект. Спасибо.
Мгм. Да. Ага. Да. Конечно, да. Да, спасибо, что поделился. Ты проделал большую работу, разобрал эту тему. Верю, у те тебя всё получится.